Как бы не не поднимался ли такой вопрос, потому что я з знаю, что с родителями такие темы- о они немножко остро воспринимаются, да?
Эм. Да да. Мгм. Мгм. Да я какая-то такая, может, легкомысленная была. И я, в в принципе, у меня в почему-то в тот момент не было предусмотрено моей операционной системой подумать о том, об этом, а, огорчиться где-то. Я я вообще про свадьбу не думала. Мы тусовались, мы по получали удовольствие от жизни, мы ходили там вместе на пары, вот как-то вот мы друг другом наслаждались. И в ш а что какое свадьба? Это что что-то для меня, как щас, я не знаю, что-то на китайском сказать, примерно так звучало. И д я, да но и кон д н Но и конфликта у меня с мамой из-за этого не было. Я не обижалась на нее, что вот, там ты мне не доверяешь или еще Я как-то в одно ухо впустила, в другое выпустила там. Но она ж далеко, впри что что стри что расстраиваться? Она всё равно сделать ничё не может. Вот, поэтому ей пришлось смириться, э, с ситуацией.
Мгм. Мгм. Непонятно зачем, да? И так всё хорошо. Мгм. Да. Ясно. А вот, э, были ли какие-то у родителей, а, свои собственные мнения о твоих, ам, действиях в жизни, в выборе профессии, допустим, или, а эмиграции той же самой? Может быть, к какие-то были у них, а, эмоции по этому поводу?
Мгм. Мгм. Мгм. Вот у нас, а вот мы закончили когда с моим уже настоящим супругом вот это 1 высшее образование, там, а, 6 лет мы учились. Я себе придумала, что этого недостаточно. А, мне нужно получить какую-то более важную, серьезную профессию. Нужно пойти Нет! Да не, вообще кардинально поменять. У меня была там творческая, а, м, профессия, мы на дизайнеров учились, и а брат у меня юрист был. И он очень такой успешный. А, он и где-то в городе пора то есть на город поработал, потом он у него карьера пошла в гору, он уехал в Москву, там пошел в классную фирму. А, в общем, я на него всегда так смотрела такими глазами распахнутыми, там, с гордостью. Я не знаю почему, вот
Мгм. Магистра? А, серьезную профессию. Мгм. Так.
6 лет отучилась, красный диплом получила. То есть прекрасно всё, иди себе, будь архитектором там или диза Нет. Вот, э, я ж говорю, немножко мо молодая была, может, такая буйная. Решила, что я хочу тоже б как брат быть, мне нужна какая-то серьезная профессия, а не вот эти все сяськи-масяськи, <laughs> рисовать картиночки. А то что это такое? Ой, мама, конечно, тогда это у нее был сбой, да, немножко программный тоже. Что как это так?
Юристом? Мгм. Ты пошла на н 2 высшее?